Oye, pues, mira, te cuento de algo que yo creo que me ha estado pasando, pues, sobre todo este último año, como que creo que, pues, lo he estado sintiendo más, eh, no sé si es porque, eh, últimamente estoy mucho en redes sociales, pero la verdad es que, eh, la verdad es que los los comentarios negativos ul que veo luego en en algunos videos o por ahí en algunas publicaciones, pues, yo creo que me afectan bastante, o sea, siento que me molesta, de repente estoy bastante irritada, luego hasta fastidiada o agotada mentalmente de estar viendo todo eso que, pues, luego sí trato de como tener unos ratos de no usar redes, como luego unos un par de días quizás lo dejo, porque digo: "Ay, ya estoy toda cansada de ver todo lo que dicen", que, pues, sin, eh, te digo que me siento muy, muy fastidiada, sobre todo, yo creo, de de todo lo los comentarios que veo en general.
Ajá. Okey. Okey, pues sí, es es algo complicado hoy en día el, pues, ten el estar adecuadamente sano, revisando es todos esos tipos de comentarios que se generan en redes sociales, principalmente, pero me gustaría saber, eh, ¿qué tipo de comentarios recibes?, y y, ¿más o menos, con qué frecuencia es que tú llegas a detectar como estos comentarios o que, pues, de cierta forma, te afectan estos comentarios?
Ujú. Ujú. Ujú. Pues, no los recibo yo directamente, pero te digo que, por ejemplo, los llevo a ver en algún post, mm, no sé, de una serie, de una película, de una página pública, entonces, cuando, o incluso de noticias a veces, o sea, pueden ser hasta noticias falsas, que siempre va a haber gente ahí que comente cosas que, pues, nada que ver, ¿no?, entonces, sí suelen ser bastante seguido, o sea, yo creo que diario al menos veo 1 que me molesta, entonces, pues sí, es algo, te digo, ba bastante recurrente, eh, y suelen ser, por ejemplo, los que más me suelen molestar, pues, de personas que, pues, se ponen quizás a a criticar, por ejemplo, el físico de la gente, o o que ponen comentarios como racistas, homofóbicos, o o hasta xenofóbicos, eh, por ejemplo, u últimamente he visto mucho de esas noticias, ¿no?, de, pues, lo que está pasando con la la gente, pues, inmigrante, ¿no?, en Estados Unidos y todo eso, y, pues sí, se ponen muy pesados, ¿no?, incluso, pues, veo, ¿no?, esta xenofobia que hay, pues, hacia la gente, eh, o sea, gente que muchas veces ni siquiera es inmigrante, ¿no?, o sea, gente del mismo país, ¿no?, que se ponen a decir: "Ay, los mexicanos son tal y tal, tal", y es como, o sea, <chuckles> no sé, en general en los comentarios, ¿no?, que empiezan a poner, pues sí, me parecen muy fuera de lugar, y sobre todo, por ejemplo, me molesta, sobre todo cuando vienen de la misma gente, por en ese tip en ese tipo de comentarios, de gente latina, ¿no?, de gente incluso mexicana, y es como de: "¿Por qué te pones a decir ese tipo de cosas cuando, pues, tu misma gente es la que está pasándolo mal, no?", entonces, pues sí, son como comentarios muy agotantes y y que, pues, sí, son muy repetitivos porque, pues, siempre pasa, ¿no?, e en todos los post que hay al respecto siempre hay uno que dices: "Ay, de verdad, esta gente".
Okey. Okey. Entiendo. Okey. Ajá. Claro. <chuckles> Claro. <chuckles> Entiendo. Oye, ¿y estos comentarios provienen de personas que conoces o de cuentas, pues, que no de gente que desconocida?
Ujú. Eh, pues sí, usualmente siempre sí, eh, son de personas que no conozco, eh, si yo llegaba a ver, pues, a alguien que conozco, así, haciendo ese tipo de comentarios, pues, la verdad es que luego sí los elimino. He llegado a ver ese tipo de cosas, por ejemplo, de gente que iba conmigo en la secundaria, y, pues, obviamente, ¿no? <chuckles> Eh, pues yo no sé qué tipo de personas se volvieron y, pues, empiezan a soltar ese tipo de comentarios, y digo, o sea, me me sorprende y al mismo tiempo, pues, es como de: "Ay, pues, qué mala onda". Sí, es como, o sea, me cae bien esa persona, pero, pues, si se va a poner en ese plan, pues, la verdad es que, pues, es gente que dices: "No, pues mira, mejor lejos, ¿no?, que que cerca". Sí, claro, entonces, pues sí, te digo que, o sea, es como que de ambos, de gente que no conozco, obviamente, o sea, ahí algún random <chuckles> en Internet. Y, pues, de vez en cuando sí llegó a ver, pues, sí, ¿no?, de gente que sí conozco.
Okey. Lo saca de onda. No vale la pena. <chuckles> Entiendo. Okey. Okey, ¿y estos comentarios qué te hacen sentir? ¿Te hacen sentir, a lo mejor enojada, frustrada, eh, que te haga cambiar como algo, alguna rutina en tu vida?
Ujú. Pues, por ejemplo, yo te digo te digo que sí me siento luego agotada mentalmente porque sí me fastidia demasiado, luego sí me irrito mucho y y pues luego sí me quedo pensando mucho rato en eso, me queda como que esa molestia, eh, durante el día incluso, eh, pero te digo que, por ejemplo, yo creo que lo que más cambia cuando luego sí me fastidio demasiado es que, pues sí, luego te digo que estoy do varios días sin entrar, porque digo: "Ay, no quiero ver ya nada de estas personas, porque sí se ponen bien intensas". Y, pues sobre todo cuando sé que pasó algo importante, ¿no? En la tele que, pues, sale una noticia tal y, pues, yo sé que va a haber algo, ¿no?, de, pues, estas personas en Internet que se van a poner deci a decir un montón de cosas. Incluso con películas, ¿no?, que luego, ¿no?, que sale, no sé, un actor negro en tal película. Y, pues, ya va a empezar esta gente, y digo: "Ay, no voy a entrar porque sé que, pues". O ni siquiera veo los comentarios, por ejemplo. Entonces porque yo sé el tipo de personas que van a estar ahí, ¿no?, diciendo eso. Eh, entonces, pues sí, yo creo que es lo que más cambia en mi día, el que, pues, ya de plano no entro a veces, eh, porque, pues, es algo que sí hago durante mucho rato en el día, la verdad, creo que debería disminuir eso. Bueno, pero eso pero eso es aparte, ¿no? Em, pero sí, sí, yo creo que eso es lo que más me me agüita. <chuckles>
Ajá. Claro. Okey. <chuckles> Okey, entiendo. Pues, es entendible, realmente todos estos comentarios negativos, eh, de cierto modo, racistas, xenófobos, y demás. Creo que es algo de suma importancia, y que siento que puede generar muchas emociones, pues, feas en las personas, y considerando, pues todo lo que me has me has dicho, creo que puedo apoyarte con unos consejos de algunas sugerencias. Principalmente, en lo emocional, creo que sería bueno el hablar sobre el manejo, y el impacto de las emociones, más que nada en en cuestión de que puede que n alguna persona pues, eh, algún algún profesional pueda ayudarte en esta parte. Porque creo que ya es algo que te está afectando directamente. A pesar de que, pues, no van dirigidos hacia ti, pues, de cierta forma están, eh, pues sí, afectándote. Entonces, creo que sí es importante el el am a lo mejor buscar un poco de ayuda profesional para, pues no, para tratar de de que no te no te afecte, eh directamente a ti, aunque no vayan dirigidos a ti. Porque siento que eso puede ocasionar, eh, este este sentimiento que, pues, de cierta forma no está correcto. Creo que también podrías, a lo mejor, revisar los los ajustes de de estas aplicaciones, y, a lo mejor, tratar de ya no revisar tanto estos comentarios sobre estas noticias. Principalmente por las situaciones que me me comentabas, ¿no? A lo mejor lo la los los inmigrantes y demás. Como que no es, mm, es un tema bastante complicado, porque justo entran como, mm, temas políticos, temas, eh, un tanto sociales. Entonces, creo que el a veces revisar estos comentarios está como la parte a y la parte b de los comentarios, y siento que como que le pones más atención hacia los comentarios malos, que hacia los comentarios que tienen a lo mejor algo fundamentado, algo bueno. Y, pues realmente siento que el el que puedas a lo mejor cambiar estos ajustes, o a lo mejor el el tener la fuerza de voluntad de no r no leer los los comentarios te podrían funcionar.
Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Sí, la verdad, creo que sí, porque, o sea, fíjate que, por ejemplo, yo lo que que luego hago es que si veo algo que me molesta, luego se lo mando a mi novio y le digo: "Mira, este, ¿qué o qué lo que está diciendo?", porque luego él también, cuando ve algo que le molesta, luego me lo manda. Entonces, como que luego ahí nos mandamos tal y pues, lo compartimos y luego eso siento que también me tranquiliza un poco porque es como de: "Bueno al menos no soy solo yo la que piensa que, pues, está mal lo que está diciendo", ¿no?, entonces, pero creo que claro, como bien mencionas, lo ideal sería pues, tratar de ya no ver esos comentarios en general porque, pues, si no, yo sé que, pues, son personas que, pues, ya no van a cambiar su forma de pensar, muchas veces, aunque uno les explique, entonces, pues, la verdad es que responderles no vale la pena tampoco. Luego, nada más les doy me divierte, porque digo: "Ay, esta gente". Entonces, ya como digo; "Ay, ya equis", ¿no?, pero pues, sí me queda, te digo, esa esa pues, molestia ¿no?, yo creo que, pues sí, tratar de hablarlo pues, con otras personas, o sea, obviamente, ¿no?, con un profesional sería lo ideal, eh, pero, pues, por lo mientras, sí creo que, en general, hablarlo es algo que, pues, sí ayuda bastante. Entonces, eh, con un profesional, pues, sería, pues, aún mejor, ¿no?, poder, pues, tratar justo. Quizás, eh, o sea, yo, por ejemplo, sé que puedo regular las emociones, pero, el problema es, ¿no?, el quizá desahogarlas, ¿no?, como tratar de de, pues sí, ¿no?, expresar justo que me molesta mucho esa situación y, digo, te digo, es algo que yo sé que no puedo cambiar, pero pues, a fin de cuentas, pues tratar ¿no?, de de no, mm, dejar que eso me afecte demasiado, sí. Creo que creo que sí.
Claro. Claro. <chuckles> Claro. Ajá. Claro. Y aparte el el no tener esta cuestión que es el no validar tus emociones, creo que no es lo necesario, creo que sí es es necesario el validar estas emociones, porque justo te generan, pues, a lo mejor impotencia, te generan enojo y más la parte que mencionabas, a lo mejor, de los inmigrantes, que creo que es un tema, pues, hoy en día bastante sonado, bastante importante. Entonces, creo que el que te está afectando ya a niveles en los cuales, pues, te sientes un poco mal, que te bajan los ánimos, que te sientes como agotada mentalmente, creo que ya es un tema un poco más complicado y que creo que sí debería de ahí intervenir a lo mejor una ayuda profesional, pues, para llegar como a una solución, para que, pues no llegue a algo algo peor y que, pues de cierta forma empeore, pues, este agotamiento y que, pues, te afecte en otros ámbitos de tu vida. Creo que también podrías, a lo mejor, considerando, eh, el tratar de de no tomártelo personal todo, creo que eso podría ayudarte más en la parte de que, pues no va dirigido hacia ti, sí es dirigido como, digamos, hacia tu tu raza, tu tu público, digámoslo así, y creo que eso podría como afectar un poco, pero creo que el no tomártelo tan personal podría ayudar a evitar como estos brotes de de de rabia, de enojo. Entonces, creo que eso podría también como ayudarte en la parte de de no sentirte mal con con estos comentarios que, pues, a veces es de gente que ocupa o requiere atención de otras personas, y nada más comenta solo por comentar y que no tiene como una una base o un estudio sobre lo que está comentando.
Ujú. Ujú. Sí. Sí. Ujú. <chuckles> Ujú. <chuckles> Sí, sí, sí. Ujú. Sí. Sí. Sí, porque yo sé, ¿no?, que muchas veces, pues, nada más lo hacen por molestar, porque saben que, pues, van a molestar a otras personas a a irritarlas, y digo, tampoco quiero darles como que el beneficio de que sepan que lo logran. Entonces, sí creo que pues, es muy buena idea, ¿no?, tratar de pues, en general como de ignorarlos como pasarlos en alto y es como bueno equis, ¿no?, o sea, tratar de pues sí no tomármelos como yo personal porque, o sea, si hay comentarios que luego ni siquiera tienen nada que ver conmigo, y pues, sí es como: "Ay qué rabia", ¿no?, aún así, eh, digo, a uno le molestan siempre las injusticias, ¿no?, pero, eh, pues al final no es como bueno, hay personas así, pues, no hay nada que, pues, uno pueda hacer, ¿no?, simplemente, pues, tratar de, pues, rodearse, ¿no?, de gente que no piense de esa forma y, pues, creo que, pues sí. A a fin de cuentas, pues, lo importante es con quién me relaciono bien, o sea, ¿no?, de forma cercana. Entonces, pues sí, creo que, pues, la verdad es que me ayudó bastante hablar contigo y y sobre todo, pues, los los comentarios que me me diste y, pues, estos consejos creo que, pues, me van a ser de mucha ayuda para, pues ya no, no tener tan presentes estos comentarios, pues, ya cuando use las redes sociales. De verdad, te agradezco muchísimo por por todo.
Claro. <chuckles> Claro. Qué bueno. <chuckles> No, no es nada para mí, es un placer ayudarte y espero que te ayuden muchísimo estos consejos para, pues, ya no que no te sientas afectada por estos comentarios. Y cualquier duda o o alguna sugerencia que quieras decirme, ya sabes dónde me puedes contactar. Hasta pronto.
Ujú. <chuckles> Claro, hasta luego, muchas gracias.